Mhm. Banyak ya, eee, ide-ide gitu. Maksudnya buntu, terus nyari-nyari ide gitu, eee, contohnya nih, kayak misalnya waktu kuliah gitu, eee, ada tugas gitu ya. Eee, karena jurusannya sastra gitu ya, pasti kan, urusannya dengan karya seni. Terus habis itu juga, eee, literatur gitu-gitu, dan juga cara kita ngembanginnya. Kan misal kita kehabisan ide, kayak apa, kita bisa tuh kayak baca-baca, eee, cerita-cerita itu kayak gimana, terus mereka ngembanginnya kayak gimana buat jadi sebuah cerita, atau mungkin cerita pendek lah ya ibaratnya, sesimpelnya kayak gitu. Nah, kita baca-baca dulu. Oh, ternyata alurnya kayak gini kayak gini. Pe cerita ini alurnya kayak gini kayak gini. Nah, akhirnya kita bisa nyimpulin, ternyata alur yang menarik itu kayaknya kayak gini deh, gitu. Yang misalnya, yang plot twist banget. Kek misalnya kek gitu. Itu simpelnya dari contoh pas di kuliah. Kalau pas berpakaian, karena sekarang ini lagi zamannya outfit, apa tuh yang namanya ada yang kalcer, skena, ada juga yang iya, clean outfit. Terus ada juga yang, ah, outfit-nya old money, o orang rich, orang kaya. Iya kan kayak gitu-gitu kan. Nah, kita misal udah kehabisan ide, kita nyari dulu. Kita tuh pengen misal outfit yang apa hari ini pengennya. Pengen kelihatan skena kah, kalcer, atau, eee, old money kah? Ya, kita baru tuh pilih-pilih, warnanya biasanya apa. Biasanya nih, eee, orang-orang kayak, kan biasanya ini ada ya, Kak, warna-warna yang dipadukan. Contoh old money itu, navy sama putih. Nah, kadang kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi ide juga sih sebenarnya.
Oh, yang kalcer. Ya Kak. Benar tuh. <chuckles> Nah, biasanya kalo nyari kayak pakaian tadi yang Kakak, bilang kan. Kayak tema skena, old money. Nah, kalau dari Kakak sendiri emang, eee, sukanya pakaiannya seperti apa sih, Kak?
Kalau aku, eee, warna-warna netral gitu sih. Kalau nggak gitu, eee, biasanya yang be eee, apa, ya berpaduan sama pink. Kakak tau, coquette nggak? <chuckles> Nah kayak gitu-gitu, maksudnya yang bernu i iya, iya itu kalau lagi mood-nya lagi baik aja sih. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa mood-nya, aduh biasa aja. Maksudnya, gak yang lagi senang banget gitu ya, maksudnya, mmm, eee, pakai outfit yang campuran warna netral sama, eee, warna yang ngejreng gitu. Gitu sih.
Oh, tau tau yang ada kek pita-pita gitu ya, Kak, ya? <chuckles> Oh, oke. Kalau biasanya nyari inspirasi ide pakaian itu, Kakak punya kayak, eee, publik figur yang jadi referensi atau ada platform tertentu nggak sih yang Kakak, "Oh kayaknya aku mau nyari outfit, eee, nongkrong nih, aku mau nyari dulu deh inspirasinya di, eee, Instagram," ei, atau ada platform atau referensi tertentu gak yang Kakak punya?

Oke. Oke, kalau secara umum, misalnya udah mentok banget, biasanya kita, kan, pasti butuh refreshing, ya. Jadi misalnya ada Sabtu Minggu, nih, misalnya, eee, kerjaan kita libur, gitu. Nah, itu biasanya, main-main, deh, misal ke Senayan, kek, atau ke Blok M, kek, atau nyari sekedar nyari jajan cilok atau apa, gitu. Pokoknya otak kita, tuh, nggak yang terpaku sama sosial media, gitu. Jadi, kayak, liat aja orang-orang di sekeliling kita, gitu. Terus jadi, kan, itu refresh. Terus lihat yang ijo-ijo, gitu. Jadi, eee, itu, tuh, otak kita, tuh, kayak nge-restart lagi, ibaratnya kalau hape itu ke-restart, gitu, loh. Kayak refreshing, gitu. Atau, misalnya, eee, sekedar kalau kita nggak punya waktu banyak, nih. Kita mungkin bisa sekedar pergi keluar atau main game, gitu. Atau mungkin kita traveling, kayak gitu-gitu. Jadi, nggak yang harus, apa ya, kita mencari di hape banget, idenya seperti apa. Kita cukup cukup rehat dulu aja, dalam memikirkan hal itu. Nanti pasti, eee, bakal muncul sendiri, sih, kalau menurut saya, ya.
<chuckles> Oke. Mmm. Oh. Oh, jadi Kakak sukanya kayak jalan-jalan dulu, ya, Kak, ya. Kayak refreshing dulu ke tempat-tempat tertentu, terus sambil kadang liat jalanan yang hijau-hijau, atau, eee, main game, gitu, ya, Kak, ya, untuk a alternatifnya. Nah, tapi kalau misalnya, selagi di jalan, atau misalnya lagi nggak fokus di kerjaan, tiba-tiba, Kakak pernah nggak, sih, kemunculan ide, itu? Terus, kalau misalnya bi pernah, Kakak biasanya ngelakuinnya apa? Apakah Kakak catat dulu, atau langsung eksekusi idenya, walaupun lagi liburan, nih, misalnya?
Mmm. Betul. Mmm. Mmm mmm. Berarti misal tiba-tiba muncul, ya, ide, misal kita lagi ngapain, atau bahkan lagi berak atau lagi apa, gitu. Heeh. Itu biasanya aku pikir-pikir dulu. Misal aku lagi nggak bawa hape atau nggak lagi bawa catatan, "Oh, iya, ya. Bagus juga, ya." Gitu. Terus, misalnya kita lagi bawa hape, itu biasanya aku selalu nyatetnya di Samsung Notes kan ya, karena HP aku Samsung, ya, Kak. Jadi, jadi, eee, aku catatnya di Samsung Samsung Notes gitu. Kan, kalau di Samsung Notes itu, eee, background-nya kita bisa pilih. Ada yang misal pink, biru, mmm, oren, gitu-gitu, kan. Jadi sesuka hati kita, gitu, loh. Jadi, kan, itu kayak, kita itu bisa kayak ngerasa, "Oh, senang ya, nyatet di sini." Nah, nanti bisa memicu nih, memicu kita, tuh, bakal muncul ide baru, gitu. Jadi, sebisa mungkin, itu saya catat di hape, gitu. Nggak nggak di ini, sih. Nggak di, apa, kertas gitu. Karena, kan, kita sekarang siapa, sih, yang ke mana-mana masih bawa kertas, gitu, ya. Iya. Mmm.
Iya iya, Kak. Heeh. <laughs> Iya. Nggak di kertas, mmm. <chuckles> I iya benar, Kak. Wah, ternyata Kakak biasanya langsung catat di hape, gitu, ya, biar nggak lupa, ya, Kak, ya. Nah, kalau misalnya, pas lagi eksekusi ide, apakah Kakak punya teknik-teknik tertentu dulu, sampai ide itu berjalan, atau langsung eksekusi aja, Kak?
Mhm. Mhm.